Mhm, ya, eee, jadi sebetulnya, eee, karena komunitasnya ini sudah ada, dasar atau acuan yang dijadikan sebagai a aturan gitu ya, eee, kita nyebutnya AD/ART anggaran dasar rumah tangga, nah itu sebagai, eee, pedoman sih sebetulnya dalam sebuah organisasi dan komunitas, nah dan, eee, juga ada pengurus nih ada ketua umum ada, wakil ketua umum, ada bendahara ada, eee, sekretaris dan lain-lain, nah kuo terkait acara-acara yang memang, eee, rutin diadakan seperti kopdar dan juga mungkin, acara bakti sosial seperti buka puasa bersama atau halal bihalal, kemudian bagi-bagi takjil dan, eee, sahur on the road, itu memang udah ada agendanya setiap tahun dibuat oleh, eee, para panitia gitu ya dan pengurus gitu, nah kalau untuk, eee, dananya sendiri, itu memang di komunitas ada, eee, uang kas yang rutin di eee, ...serahkan gitu ya kita setorkan ke, eee, bendahara setiap bulannya gitu jadi, semua acara, eee, misalkan nih kopdar gitu ya, jadi, eee, member itu nggak perlu keluar, eee, dana atau uang sendiri untuk, eee, beli makan dan minum gitu ya selama memang, uang kasnya masih mencukupi mungkin kalau ada, eee, event atau acara-acara, eee, lain gitu ya mungkin akan ada, eee, apa namanya eee, penggalangan dana sendiri gitu ya yang bersifat kolektif, gitu.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mmm. Mmm. Mmm. Iya. Oh. Mmm. Mhm mhm. Oh, berarti, eee, udah tersusun banget ya ep pernah jadi, eee, panitia? Sering? Atau <laughs> atau udah jadi apa namanya, sepuh yang eee, apa namanya tinggal tinggal apa namanya, mengikuti karpet merah? <laughs>
Mhm, benar. <laughs> Iya iya. Heeh. <laughs> Waduh <chuckles> waduh ketahuan dong nih umurnya. <chuckles>
<laughs> Enggak lah, masih muda.
Ya jadi heeh, jadi sebenarnya, aku sendiri tuh Kak, eee, karena memang udah cukup lama udah kenal sama temen-temen, eee, juga gitu ya sering ditunjuk sebagai, eee, ketua pelaksana, atau, eee, yang sering disebut tuh ketuplak gitu ya, ketua pelaksana ketika ada acara halal bihalal, ketika ada acara, eee, perayaan selebrasi atau anniversary gitu ya, itu sering banget tuh dijadiin, eee, ketua gitu ya ditunjuk gitu ya, nah terus aku biasanya ngebentuk anggota lagi gitu ya untuk, eee, apa eee, acara tersebut gitu ya jadi aku sebagai ketuplak nanti, eee, aku cari, eee, misalkan, eee, wakil ketuplaknya siapa terus ada bendahara lagi kemudian ada ada tim-tim yang lain sih yang ngebantu aku untuk eee, apa namanya menjalankan a e event tersebut sih.
Mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm.